Mm, um, siguro mahirap naman yan ipilit sa lahat 'no, um, siguro ako ano sa sisimulan ko sa pamilya namin tapos ano, um, 'pag nagkaroon na din kami ng kanya-kanyang pamilya kami nung mga kapatid ko tingin ko naman maipapasa din nila lalo na 'yong ano, um o kaya pag pag um, pag-usapan namin na ano lang dapat hindi ito mawala na kunwari yung sabi mo yung po at opo 'di ba, na ituro pa din na, um, sabihin kung ano yung kahalagahan, ayun, tingin ko ano din bukod sa kasi ako hindi naman kasi ako ano eh
Opo, opo. Mm. Mm. Mm, opo. Mm. Opo.
Parang kung ako mga estudyante ko ituturo ko pa din yun 'di ba, na parang yung mga tradisyon kasi parang, yung ganyan siguro, um, sa mga kaibigan ko itatanong ko na ano
Mm. Mm.
Ti tuturu ti tuturuan mo ba o tuturuan mo ba yung mga anak mo ng po at opo mga ganon tapos kukumbinsihin ko na, "Turuan mo pa din.", yung mga ganon, pero yung pang ma pang malakihan na community talaga siguro ano ang gobyerno dapat yung magsulog sa edukasyon 'di ba, dapat may ganun, mga tradisyon.
Mm. Mm, mm. Mm. Ayan, opo. Opo, bilang nabanggit niyo na rin po 'yong do'n sa mga nakaupo 'yong mga namumuno siguro po dapat talaga meron pa rin silang mga proyekto ano po, na nagtuturo sa ating mga kabataan para ano mapanatili 'yong paggamit ng po at opo like po 'yong sa mga ano 'yong sa mga ano ngang tawag po do'n 'yong sa mga SK po yan, siguro po dapat meron silang mga ano meron silang mga proyekto para sa mga ganon, ano po.
Mm. Mm. Oo. Tama, oo. Ah, mga kabataan. Tama, oo, na parang maging magandang halimbawa.
Yan, sa akin naman po opo, sa akin naman po parang 'yong way ko para mapanatili, is katulad po nung sinabi n'yo na ituturo gano'n sa akin po kasi marami akong mga ano, eh, mga pamangkin po na maliliit pa like mga ano po mga 5-6 mga ganong taon. Sa akin naman po 'yong way ng pakikipag-usap ko sa kanila is laging may po like kunyari uutusan ko po sila 'yan, "Be, kunin mo po 'yong ganto.", parang gano'n oo, gano'n ako makipag-usap po sa kanila like 'yung kunyari may uutos ako, "Kunin mo 'nak 'yong ano, 'yong ganto po para ano ganto ganyan." Ayan, 'pag dinala sa akin, "Eto po?", Parang gano'n, parang habang sinasanay mo sila nakausap mo siya na may po parang gagayahin nila kasi gano'n 'yong mga kabataan po, 'di ba, parang ano kung anong ginagawa ng matatanda 'yon 'yong ginagaya nila.
Mm, mm. Oo. Mm. <clicks tongue> Oo, ah, ginagamitan mo din sila, oo. Oo. Mm, mm. Oo, oo. Oo. Oo tama.